Äh, genau, du hockst da zusammen, ne? Äh, klar, man legt an, man ankert, man äh, weiß ich was da, in Kroatien geht irgendwie über 'ne Insel und vor allen Dingen isst man überall sehr gut, ne? Äh, aber das Schlimmste ist immer, äh, wenn jemand Stille nicht aushält, weißt du? Ich mag das sehr, sehr gern und eigentlich suche ich auch die Leute, die in der Lage sind zu schweigen, ja? Äh, also d d d man muss ja nicht die ganze Zeit sabbeln, ne?
Mhm, mhm. Okay. Ja, ja, ja.
Und, äh, aufm Schiff finde ich das einfach schön, wenn man so, äh, Momente hat, und auch wenn's mal für 'ne Stunde ist, 'ne 1/2 Stunde, wo mal keiner was sagt, ne? Äh, da genießt du die Natur, äh, du hörst das Wasser am Schiff lang rauschen, der Wind weht so schön und man guckt sich das alles so an und wenn dann einer dauernd redet, hey, das nervt dermaßen, ne? Netter Kerl, 'n netter Kerl, absolut, ne? Aber wenn ich dem jetzt sagen ja, wenn ich dem jetzt sagen würde: „Pass mal auf, äh, <chuckles> du kannst leider nicht mit, aber dafür kommt Fritz und Josef und Gerd, die kommen alle mit und du leider nicht. Haha.“ <laughs>
Mhm, mhm. Okay. Ja, ja, ja. Ja, 'n Freund, ne? Sagst du ja? Ja, ja, ja, ja. Wie wie eng seid ihr denn zusammen oder wie wie lang besteht diese Freundschaft schon?
Ach, schon lange, schon recht lange, ja. Schon 'n paar Jahre. Ja, ist alter Freund, ne? Ähm, ne, und
Okay. Also 'n alter Freund? Okay. Wie e wie ist euer Verhältnis zueinander? Also es gibt da manchmal alte Freunde, da mit denen man gar nicht in die in die Tiefe gegangen ist.
Ja, es ist eigentlich 'ne Freundschaft, die aus mehr aus 'ner Arbeitsbeziehung hervorgegangen ist, ne? Äh, wir können sehr gut zusammenarbeiten, das klappt, ne? Äh, weil er einfach Fähigkeiten und Gaben hat, die ich nicht habe und da klappt das wunderbar, ne? Also ich bin mehr so, äh, Business Development und strategisch, ne?
Okay, okay, okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
Und er ist mehr so in Richtung, äh, Qualität, ne? Und
Okay, okay, und es ergänzt sich dann?